Eee, eh, kalau musik Indonesia sebenarnya hampir banyaknya tuh jarang yang otentik, tapi ada Kak yang otentik ada. Ada yang otentik, e contohnya misalnya seperti kayak Indra Lesmana ya, Indra Lesmana terus Faris RM, itu otentik banget, Kak. Terus, eee, kalau misalnya Iwan Fals Iwan Fals itu banyak otentiknya tapi sebenarnya awalnya sendiri dia banyak, eee, s terinspirasi mungkin bahasanya ya tapi terinspirasinya terinspirasi sangat berat sama e artis luar country, Bruce Springsteen itu
Heeh. Apa tuh Kak? Heeh. Oh iya. Heeh heeh.
eee, terus kalau misalnya di musik rock yang otentik itu ada seperti Slank gitu ya Kak ya, Slank terus Jamrud Kak, Jamrud heeh, terus Boomerang gitu, itu itu masih masih otentik kuat, tapi kan emang banyaknya tuh yang otentik kuat tuh pasti kurang mainstream Kak, agak kurang mainstream gitu ya.
Oke, heeh heeh. Iya iya. Oh, heeh heeh. <laughs> Iya iya, betul betul. Nah tapi nih menurut Kakaknya sendiri, kalau musik-musik yang baru sekarang ya Kak, kan sekarang ini berbagai genre itu kayaknya banyak banget gitu ya sekarang ini dan kayak mungkin ada indie, terus ada sekarang pop, terus ada EDM gitu ya. Menurut Kakaknya sendiri nih, kalo yang seperti itu musik seperti itu gimana sih, Kak? Apakah yang sekarang ini kayak cuma remake aja, Kak?
Iya. Mhm. <clicks tongue> Nah, kalau misalnya di Indonesia, eee, <swallows> yang sekarang Gen Z-Gen Z ini malah e mengembalikan banyak banyak lagi musik yang otentik Kak, kalau untuk Gen Z ya kalau saya perhatiin. Seperti contohnya kayak Ardi Pramono gitu ya, Pamungkas terus Firsa Bestari ya, itu merek e mereka itu otentik Kak, itu musiknya bener-bener dari kreativitas mereka, ideologi gitu ya, terus kalau didengar dengan artis luar itu hampir nggak ada Kak, hampir mereka nggak hampir nggak meniru gitu ya. Nah, e kalau misalnya musik yang ke belakang lagi sebelum Gen Z, millenial itu banyaknya, eee, tidak otentik Kak, banyaknya tidak otentik.
Mhm mhm. Iya, ya. Mhm mhm. Oh itu otentik ya. Mhm mhm. <laughs> Iya iya. Mhm mhm. Wow, heeh heeh, nah, oke.
Iya, itu masa-masa band-band gitu ya, band-band kemarin tuh itu banyak banget yang flight jet.
Oke oke. Nah heeh, dan tadi kan Kakaknya memang ngomong ya, tadi sekarang ini banyak yang lebih ke otentik ya kalo yang baru-baru seperti Gen Z ini. Nah, tapi aku penasaran, kan ada musik yang asli Indonesia yaitu dangdut. Nah, menurut Kakak itu dangdut itu bener-bener orisinil dari Indonesia apa enggak sih, Kak?
Betul. Mhm mhm.